Oui, oui, oui, si c si c'est pour, heu, finalement son travail scolaire et heu, c'est une nécessité pour lui, heu, ouais, ça s'entend, c'est clair. OK. OK, et après, à la maison, est-ce que tu es, heu tu le laisses aussi, heu, regarder la télévision, les jeux vidéos? Tu peux me raconter un petit peu.
Moui. Oui, oui. Bah, en fait le temps qu'il rentre, heu, il est déjà tard donc heu, il se douche et vraiment après il va se coucher. Parce qu'il finit à 17:30. À 18:00 il a son foot, donc heu, les lundis, mardis et jeudis. C'est vraiment intense hein! Donc heu, il a m à peine le temps de de de regarder la télé. Après c'est vrai que les mercredis après-midi je le laisse aller chez ses grands-parents et là-bas, il y a la PS5 donc je peux pas trop contrôler et aussi là-bas il y le téléphone de ma mère qui l'utilise souvent pour aller sur TikTok et cetera, donc c'est vrai que mes mes parents vont être, heu heu, beaucoup plus flexibles sur ça.
D'accord. Ah oui. Ah bah oui. OK. D'accord! Oui. P oui, c'est vrai, on a tendance à dire ça tur sais, sur les grands parents à chaque fois, heu, ou les enfants chez papi mamie, heu, ça se passe autrement, heu, effectivement, oui, c'est la fête, c'est ça.
Ah bah, oui. Ah mais oui, c'est la fête hein, heu, c'est limite, heu, il est au restaurant, heu, ils disent que mam ma mère lui demande: «tu veux manger quoi?» il lui demande du poulet sans légumes, sans rien, heu, c'est c'est vraiment la fête! <laughs>
D'accord. Mmh. D'accord oui c'est la fête! Chez papi, mamie c'est la fête donc j'imagine qu'il veut y aller même plus souvent, non? C'est ça?
Ah bah ah bah, directement, heu, tous les week-ends il y va, en vacances il y va, il est tout le temps là-bas, hein. Il est presque jamais, heu, à la maison.
<chuckles> D'accord. D'accord, et alors jeux vidéos, tu me dis toi à la maison vous avez pas de pas de jeux vidéos, c'est plutôt chez tes chez tes parents aussi quoi.
Alors si il a eu on lui a donné d'ailleurs, c'est même pas moi qui lui ai acheté, c'est, heu c'est g mes cousins qui lui ont donné PS4, mais bon la dernière, heu, PS qui est sortie c'est la PS5. Du coup c'est pour ça qu'il va chez ses chez mes grands p chez mes parents, pour, heu chez ses grands-parents pour jouer en fait.
Mmh mh.